آآ، هو حصَلِت له هو مشكلة لأ، بس هي حصَلِت مشكلة فعلًا في موقف زي ده، آآ اتعرض شئ واتقال قدّامه لأ، فكلمة لأ دي طبعًا اتقابلت بعنف شديد يعني وتعنيف، وطريقة كلام كانت تخوّف آه خارج المُعتاد، طريق كلام كان تخوّف، وحسّينا ساعتها إن هتقوم مشكلة كبيرة، ومن ده بَصّة، ومن ده بَصّة، ومن ده بَصّة، اتعدلت الأمور تاني ورجع اللي قال لأ قال آه.
آه. إمم. إمم، خارج المُعتاد بقى، آه. إمم. إمم. آه. حلو، يعني آآ نتيجة رَد الفعل المُقابل ليه، والّا نتيجة مثلًا اقتناعه، والّا نتيجة إنه فاهم إن ده ممكن يعمل مشكلة أكبر من الفايدة اللي هو هيقولها لو نفِّذ رأيه هو؟
بًصّ يا صديقي، اقتناعه دي مش فارقة معانا.
آه، المهم الثوابت والأصول.
وهو هو ينفّذ الرأي والأصول وخلاص، إنّما يقتنع أو ما يقتنعش دي، هناك بقى نتحاسبوا يوم القيامة.
تمام. تمام، تمام، لكن الأساس والثوابت هو ال ال ال الصح اللي إحنا اتعوّدنا عليه واتربّينا عليه، واضح إنّك متشّرب بالموضوع ده جدًا عن اقتناع ومتربّي بيه، وبتربّي أولادك عليه، فيعني م عايش معاك على مراحل عمُرك المختلفة.
آه <laughs> هاقول لك إيه. بس آه ال ال العُرف العُرف أنا با با م م م باحب طبعًا الموضوع ده لأن ده دي دي الثوابت بتاعتنا، ودي عُرفنا ودي حياتنا، دي اللي م بتنمّينا وبتخلّي عندنا انتماء وتخلّى عندنا كرامة، أكيد طبعًا أكيد.
صحيح. بتبيّن الهوية بتاعتنا، صحيح، صحيح، أنا في الختام يعني م بجد د د استفدت جدًا، جدًا، واستمتعت جدًا، جدًا، بالكلام معاك، وإن شاء الله ربنا يبارك في أولادك ودايمًا يلتزموا بكلّ الحاجات اللي أنت اتربّيت عليها، ويكمّلوا المسيرة إن شاء الله.
ألف